อืม ค่ะ อันนี้ที่เขารบกวนเราชั้นบนเนี่ยค่ะ มีเฉพาะเด็ก ๆ หรือว่าเวลาที่เขาปาร์ตีกันข้างล่างเนี่ยค่ะเสียงมันก็ดังด้วยอะคะ?
ใช่เลยครับ เสียง คือญาติผู้ใหญ่หัวเราะ พูดคุยกัน หัวเราะบ้าง อะไรพวกนี้ มันก็ส่งเสียงนะครับ แล้วก็เด็ก ๆ เนี่ยเขาชอบมาอยู่ข้างบนไงครับ เพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็มีแต่ผู้ใหญ่ ใช่ไหมครับ ก็ เขาก็หามุมของเขานะ กิจกรรมของเขาเล่น เล่นโรบอต เล่นลิง อะไรเนี่ย เขาเรียก LEGO อา แล้วก็มาเนี่ย ยืมรงยืมรถ เล่นลงเล่นเกมของผมเนี่ยแหละครับผม บางครั้งก็ เออ โอเค ถ้าไม่บ่อย ไม่เป็นไรนะ ถ้าแบบว่าเนี่ยมากันบ่อย ๆ เกือบทุกอาทิตย์ไง เพราะว่าลูก ๆ ของ ของ ครับ ลูก ๆ ของพี่ ๆ ลูก ๆ ของป้า ๆ เนี่ย อา ก็หลาน ๆ ของผมนี่แหละครับ แต่มันมากจนเกินไปอะ ก็เลยรู้สึกว่ารำคาญอะครับผม อืม
อืม อือฮึ ๆ ค่ะ อ๋อ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา แทบ อืม แทบทุกอาทิตย์ ค่ะ อา อือฮึ ๆ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ ปกติถ้าเราไม่ได้กลับมาที่บ้าน ใช่ไหมคะ แล้วเขาก็มาปาร์ตี เหมือนปกติ เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ ที่เขาจะต้องมาที่บ้านเราอะค่ะ หรือว่าเขามาเฉพาะวันที่เรากลับ?
ครับ ไม่ ไม่ บางครั้งเขาก็มานะ บางครั้งตอนที่ผมไม่อยู่ เขาก็มานะครับ เพราะว่า ยังไงดีอะ พ่อกับแม่ของผมเนี่ยเขาชอบแบบว่า ค คือไม่อยากให้แบบว่าบ้านเนี้ยยัง อา สงบอะครับ อา ใช่ ประมาณนั้นน่ะครับ อยากให้แบบว่า เหมือน เหมือนกับสมัยก่อน คือ อ่า ลูกพี่ลูกน้อง ลูกป้า ล หลานอามา อ เยี่ยมเยียนบ้าน อะไรประมาณเนี้ยครับ เขา เขาเป็นหัวโบราณไงครับ ไอ้เราก็เป็นหัวสมัยใหม่ มันก็เลยแบบ ว่า ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไรครับผม อืม
อืม โอเค มาแบบปกติ เงียบเหงา อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยค่ะจะไปปาร์ตี หรือไปสังสรรค์บ้านคนอื่นอะคะ? บ้านคุณน้า คุณอา คุณ
ไม่ครับ แทบจะไม่ เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเขาชอบอยู่กับบ้าน น่ะครับผม อา
ไม่ได้ อ๋อ อ๋อ แล้วก็เชิญ ชอบชวนคนอื่น ชอบชวนคนนั้นคนนี้มาบ้านด้วย ใช่ไหมคะ? อืม
อา ใช่ แล้ว บ บริเวณบ้านมันก็ ก็ค่อนข้าง ที่จะแบบว่าสะดวกสบายในการจัดการสังสรรค์มั้ง ครับ ผม อ อา <laughs>
อ๋อ อืม อ๋อ เขาจัดพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วแหละเพื่อการนี้ ใช่ไหมคะ อา อันนี้ก็เข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าในบาง บางอาทิตย์อะค่ะ ที่ ที่คุณจะไม่กลับมาที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ จะมีปัญหาอะไรไหมอะคะ? จะโดนคุณพ่อคุณแม่บ่นไหมว่า ทำไมไม่กลับ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> ครับ อืม ครับ